Ah, ya, menarik nih. Eee, berhubung kita akhir, pe eee, akhir pekannya ini panjang banget karena tanggal merah ya, kemarin, ya. 3 hari kita libur, ya. <chuckles> Eee, ini kita ngobrolin <chuckles> iya lagi. Nah, kita mungkin agak berat, eee, di sore hari ini karena, eee, mungkin di beberapa orang pernah ngalamin termasuk aku juga ngalamin ini ketika, eee, mungkin di suatu pekerjaan, atau mungkin di lingkungan baru. Iya. Jadi kayak kita me mhm, eee, mungkin cara kita itu mengatasi tekanan terhadap, eee, apa ya, menjadi seperti orang lain. Secara gini
Mhm. Oh, iya, Mas, betul. Mhm. Iya sih, besok juga Minggu. Mmm ya. Apa itu, Mas? Mmm, iya. Oh, apa itu, Mas? Mhm, iya. Oh, kayak ngikutin norma sosial atau kayak ngikutin kayak masyarakat itu, mayoritas gitu, Mas, contohnya, Mas?
Heeh. Mhm. Iya, betul.
Oh, iya iya, paham.
Eee, jadi kayak kita itu, eee, bisa diterima di lingkungan tersebut kan otomatis kita mencoba untuk menjadi orang lain, gitu kan, ya, biar
Oh, iya, kayak intinya itu adaptasi entah itu di kerjaan atau sosial atau di mana ya, Mas? Oh, iya, paham.
Betul. Betul. Heeh. Jadi agak berat juga sebenarnya, cuman kan, berarti kita kan harus pintar-pintar untuk menempatkan diri terhadap se eee, sesuatu atau mungkin di lingkungan sekitar, gitu kan, biar kita bisa diterima terutama. Heeh.
Mhm. Mhm. Iya, betul, betul sih. Kadang itu malah ngerasa tertekan, gitu, Mas. Kalau Masnya sendiri itu, biasanya ngerasa tertekan apa enggak, kalau misalkan harus ikut standar orang lain, gitu, Mas?
Mhm. Hmm.

Nah benar banget tuh, benar banget aku setuju banget. Cuman Masnya pernah mengalami hal itu?
Ja iya sih. Iya sih. Saya juga ngalamin kayak gimana ya kalau misal teman se colleague pekerjaan gitu Mas, kayak ngerasa sekedar kenal aja gitu. Tapi kalau misal di rumah, kayak misal sahabat, teman akrab gitu ya sekocak apapun juga nggak masalah gitu. Kayak jaga image juga, terus juga jaga kalau misalkan, ya nggak terlalu akrab, tapi kenal juga gitu Mas. Kalau saya biasanya gitu sih Mas.
Heeh. Heeh. Heeh. Heeh. Iya. Iya. Mereka kan tidak memperdulikan, eee, perilaku kita atau mu mulut kita yang mungkin, eee, sering ceplas-ceplos gitu kan. Mereka itu tidak memperdulikan, bahkan mereka menganggapnya itu kekocakan gitu kan. Biasa, kekocakan yang sering kita, eee, sharing gitu kan. Heeh, makanya itu kan sulit banget gitu kan. Eee, cuman ada gak, eee, menurut Mas nih kayak seberapa penting sih punya keunikan sendiri dalam hidup gitu, Mas? Pasti orang semua orang memiliki itu kan. Cuman menurut Mas penting gak kira-kira memiliki keunikan gitu?
Iya. Iya karena udah terbiasa. Iya. Iya iya betul Mas, itu Mas. Mhm. Iya. Iya Mas. Mhm? Oh iya, kalau saya sendiri sih Mas gimana ya, hmm, perlu banget sih Mas karena gimana kalau zaman sekarang itu kan rata-rata banyak FOMO banyak yang ikut-ikut gaya orang lain gitu, jadi ngerasanya itu jati diri mereka itu ditentukan sama orang lain Mas. Kalau misalkan kita nggak bisa jadi kayak dia, jadi kita itu nggak keren, kita itu nggak bisa kayak gimana lah, dipandang baik gitu. Tapi kalau menurut saya sendiri, menciptakan sesuatu keunikan di diri sendiri itu penting karena, kita itu gimana ya Mas, ceritanya itu kayak saya pernah ngalamin. Jadi, saya itu nggak ngikutin FOMO, nggak ngikutin kayak misal lagi trending apa itu pas waktu SMA. Saya itu dianggapnya kayak, apa ya, kayak anomali, tapi juga unik. Iya. Jadi, dia sampai sekarang atau orang-orang sampai sekarang itu masih ingat saya, karena keunikan saya kayak nggak pengen kayak ngikut-ngikut teman yang lain, tapi tapi ya punya gaya sendiri, gitu. Jadi, mereka lebih ingat yang kayak gitu Mas. Jadi, jati diri saya itu di mata mereka itu, oh dia itu yang suka ini, oh dia yang suka ini gitu. Ketimbang orang yang 100 orang ngikutin 1 orang aja itu kayak ngerasanya, oh sama aja gitu. Kalau menurut saya gitu sih Mas. Kalau Mas sendiri gimana ada pandangan lain?
Heeh. <laughs> Heeh. Heeh. Mhm mhm. Iya. Mhm. Oke. Aneh? A <laughs> Heeh. Iya. Oh. Oke. Oh, oh.

Terus gimana, eee, Mas menanggapi hal seperti itu kayak, ya udah deh, udah terlanjur juga atau mungkin perda diperbaikin atau bagaimana itu?
Oh iya. Kalau saya sih misal ketemu kayak lingkungan toksik gitu ya Mas, biasanya lihat orangnya ini, lingkungan ini toksik semua atau beberapa orang aja. Kalau misalkan cuma 1, 2 orang dari 10 orang itu toksik, biasanya saya jauhin yang 2 orang itu lebih fokus yang 8 orangnya Mas. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, itu saya lebih fokusnya ke yang 8 orang itu karena ngasih, kayak dampak positif ke saya. Cuman iya kalau misalkan dari awal saya fokusnya ke 2 orang itu Mas, biasanya saya kayak gimana ya meskipun pikiran saya berpikir kayak, "Ah saya nggak bakal terpengaruh sama dia, sama mereka," tapi secara tidak sadar saya udah terpengaruh gitu Mas, kayak kebiasaan gitu. Makanya kan harus pilih-pilih juga, betul kata Mas kayak yang toksik mending tinggalin aja gitu, saya juga gitu sih Mas. Kalau Mas sendiri gimana? Hmm. Iya sih betul.
Heeh. Heeh. Oh iya bener sih. Iya. Mhm mhm. Heeh. Iya. Iya. Iya tapi kan A <laughs> Iya, aku juga harus milih-milih loh. Ke eee, kita kan nggak mau kalau, eee, penyebutannya ketika kita bertemu dengan orang-orang yang toksik, otomatis kan, eee, kayak perasaan kita itu, eee, nggak baik, nggak sehat dan juga kayak, eee, menurut aku cara berpikir kita terutama kayak suasana dan vibe-nya, itu tuh berpengaruh banget ke dalam hati. Iya kan? Kayak
Oh, iya. Oh ya, iya iya. Hmm. Iya. Oh iya sih kayak intinya kalau nggak salah itu namanya kayak nggak sejalan sama integritas kita gitu ya Mas. Kayak misal orang suka minum alkohol, tapi kita nggak pernah minum alkohol. Nah itu biasanya kayak menyimpang banget sama integritas kita gitu ya Mas.
Wih! Iya lagi. Iya iya, eee, bener bener, apa yang dikatakan sama Mas. Jadi, eee, mau nggak mau kita itu harus bener-bener bisa menempatkan diri kan, bisa menjaga diri juga gitu kan terhadap, eee, sesuatu yang mungkin lingkungan kita itu sebenarnya, eee, itu berpengaruh sekali untuk kemajuan kehidupan kita. Maksudnya gini, eee, nggak mungkin dong, eee, secara bodoh, eee, anggapnya, eee, cara berpikir anak TK deh. Eee, maksud aku, ketika kita bertemu dengan lingkungan yang orang kaya ibarat kata, pasti kan kita akan
Hmm iya sih. Iya. Iya. Iya Mas. Gitu betul betul. Hmm. Iya. Oh iya sih biasanya malah timbul minder gitu.

Iya.
Iya betul, aku berpikirnya juga, eee, lebih kayak terbuka aja, eee, maksud aku, eee, beranggapan memang kalau kehidupan ini kan warna ya. Iya, terbuka, penuh warna, otomatis ya udah, eee, oke, itu pilihan mereka jadi aku enggak apa ya, enggak ada anggap beranggapan kalau mereka itu salah atau bagaimana, itu enggak. Eee, itu pilihan mereka dan kalau bisa
Iya iya itu Mas, terbuka. Mhm mhm. Iya. Iya, yang penting nggak nge-judge mereka yang gimana-gimana ya, Mas. Karena itu kan kehidupan mereka, gitu.
Iya.
Mhm. Kalau Mas sendiri tuh, punya apa nggak sih Mas, kayak, kebiasaan khusus yang Mas lakuin buat gimana ya, kayak ngerasa nyaman dengan siapa diri Mas sebenarnya, gitu? Kan mungkin, tadi kan cerita kayak pernah di lingkungan toxic, atau lingkungan ini itu, gitu.
Betul, s ja kalau sampai mereka itu maksud aku mungkin mengganggu Apa tuh? Eee, iya. Heeh. Heeh, eee, mungkin kebiasaan khusus tuh enggak ada. Kalau semisal sama orang-orang terutama kayak di keluarga atau teman, ya udah, aku menjadi diriku aja. Ngomong yang nggak jelas ngarol ngalor-ngidul gitu kan, biar mereka itu, eee merasa memang, oh ini diri aku, gitu kan, eee, dia tahu kalau aku ini seperti ini, eee, emang emang yang mereka cari itu aku orangnya seperti ini. Iya kan? Cuman kalau untuk Mas sendiri ada nggak kebiasaan?
Hmm. Oh. Iya. Oh, iya. Oh, iya sih. Mhm mhm, iya, paham-paham. Ya. Jadi itu apa adanya, gitu ya Mas.
Iya, betul banget, apa adanya.
Entah itu lagi kocak, entah itu lagi serius, lagi senang gitu ya, Mas.
<chuckles> Iya lagi. Heeh, bener, aku setuju banget, e jadi kita enggak ada pemikiran tentang
Iya, kadang kan orang pengennya gimana ya? Ya, bisa terbuka sama orang-orang terdekat, kayak misalkan ini, saya lagi kayak bercanda kocak, terus jadi orang itu kan tahu kita sukanya bercanda, kadang juga bisa serius, bisa, kayak sedih juga bisa, tapi ya gimana ya? Kalau misalkan apa adanya malah lebih unik sih, Mas, betul.
Mhm. Mhm. Mhm. Iya.